毎日会います？じゃ。<laughs> 会いますか。<laughs>
そうそうなんですよね。なんか、なんだったら嫌でも会うぐらいのあれですかね、そう。ちなみにお子さんとかいらっしゃるんですか？
<chuckles> そうそう。<laughs> 子供が2人いて、まだ小さいんですけど、なんてなえっと、きゅうさい、8歳なので
うん。あ、そっか、うん。あ、そっかそっか、まあまあ、小さくて、ま、お話は出来るけど、でも、まあまあ、お手のかかる時期っつってもまだ、そうですね。うん、ん、まだまだね、そうですね、ああ、でもね、うーん。
今、やっ うん。 そうですね。まだまだ手がかかりますし。お母さん、聞いて聞いて。<chuckles>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
そう、それみんな言います。 大きくなったら話してくれないよって言われるんですけど あ、はいはいはい。え、逆に？ 違う？話してくれないんですか？ ああ。 ああああ、あ。 ああ、うん。 うーん、うん。 そうですよね。 やっぱりお母さんって、聞く ですよね。 <laughs> <chuckles> だって、滅多に会わない。 はいはい。 はいはいはい。 はい。<laughs> あ、そうなんつ、もう溜まってましたね。<laughs> はい。 そうですね。 いやいやいや、でもね。

本当に。
なんかうんうん、あのうん。
今も、なんか、そうやって友達と時間作ったりって す？
うん。 うん。 あ、もう全然してますよ、もう、ほんとに。あのうん、うん。
どれぐらいのどれぐらいの、こう、空きでやってます？
ああ、ね、その時にもよるかな。ま、どっちかっちゅと、友達が呼んでくれるとことが多いので、ま、お友達の都合みたいなとこありますかね。あの、今日、うん、あん、時間あるから、おいでよ、みたいな、言って、も、こう、ばって声をかけて、みんなで、も、突然女子会みたいのもあるし、ま、うん、もともと、日を決めて、ええ、この日にみんなで集まろうってゆうのもあるし、結構いろいろありますかね。そう。うんうん。
うん。ううう。うん。 ああ、うん。 なるほど。 うーん、うん。 うーん。外出しないとなかなか集まれないですよね。<laughs>
いや、そうですね、まあ、こ、ああ集めてくれる子がいるので、その、すごい助かってますね。うん、うん。大切です、たいせで、こうね、行ったら行ったで、なんか、こう、振る舞ってくれたりとか、もう、その子すごいまめな子だな、面倒見のいい子だなって、ほう、思うんですけど、うーん、ま、助かりますね、そうゆう子がいてくれると、やっぱり。うーん、うーん。
そう、それってすごいね、大切ですよね、そうゆう人って。<chuckles> うーん。 うーん。そうですね。 え、自分も、それに常に乗っとかないと
いや、そうですね。うん、なんかこうね、大事な、集まれる機会なので、お友達と。うんうんうんうん。ね、うーん。で、ね、まあ、子供達もまあまあ、あの、基本的にそうゆうお友達の集まりってのは、昼間に支障がないように、夕方頃、皆ね、集まるんですけど、まあうんうんうんうん。
え。<chuckles> うーん、そうなんですね。いいな。 ああ、なるほど。逆に夕方なんですね。